Çok kültürlü arkadaşlıklar sana neler kattı?
Ya, açıkçası en büyük katkısı, sanırım dünyayı tek bir doğruya göre görmediğimi, eee, farklılıklara da saygı göstermeyi kattı diye eee, diyebilirim açıkçası, kısacası.
Hı hı. Anladım. Emm, özellikle, böyle, birazcık böyle kendi hayatından, eee, bir deneyimden bahsetmen gerekirse mesela şu anda bulunduğun yer olabilir, eee, hangi noktalarda bu insanlarla aslında bir araya geliyorsun ya da ilk deneyimlerin nasıldı mesela? Biraz bununla alakalı, böyle, eee, detay verebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Öncelikle, ben Antalya'da doğup büyüdüm. Eee, en yakın arkadaşım, eee, liseden, eee, yarı İngiliz, yarı, eee, Türk olan, eee, yakın bir arkadaşım oldu. Eee, evet, eee, baktığında, 2 kültürü bir arada, eee, iii, beraber yaşayan bir arkadaş oldu. Tabii, bazı durumlarda farklılıklar oldu. Eee, yani, eee, farklı düşündüğü vs. O yüzden, eee, lise döneminde, eee, çok kültürlü arkadaşlarım oldu diyebilirim ilk zaman.
Hı hı. Hımm. Ne kadar güzel. Hı hı. Muhakkak. Hı hı, anladım. Peki e, belli ki bu, eee, yakın arkadaşının birazcık, böyle, çok kültürlü olması, eee, senin de hem hayat görüşünde hem, eee, hayata dair bakışında, belki farklı kültürlere ola olan, eee, toleransının gelişmesinde etkili olmuşa benziyor. Bununla alakalı, mesela, aklına gelen, böyle, bir an var mı? Belki, işte, bir yemek olabilir, bir kutlama olabilir ya da küçük bir yanlış anlaşılma dahi olabilir mesela. Bununla alakalı, bu farklılığı ya da, eee
Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı.
belki ufak bir problemi, nasıl çözdünüz, nasıl aştınız bu farklı kültürlerin kesiştiği noktada, eee, neler yaşadınız?
Hı hı. Ya, tabii, mesela öncelikle ön yargılar. Çünkü Türk kültüründe mesela, eee, ayıp olur diye, böyle, yemeği bitirmek zorunda hissederiz genellikle. Ama İngiliz kültüründe öyle bir şey yok. Hani, ııı, ki arkadaşım, hani, şey dedi, hani, “Bizde öyle bir durum yok. Ki benim de tabağı hep, eee, boş bıraktığım zamanlar oluyor.” diye. Hatta İngiliz kültüründe, eee, bazı noktalarda, aaa, hani, yemeği tam bitirmemek aslında tekrardan, eee, yemek istemek anlamına da geliyormuş, bunu bilmiyordum. Eee, o yüzden, böyle, bakışımı değiştirdi. Yani ön yargılara karşı bir, eee, durum oldu. Eee, ön yargılara karşı, eee, farklı davranma, eee, olumlama durumu gibi oldu, diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Aslında bu y eee, tabağında yemek bırakmak gerçekten ilginç bir, eee, detaymış. Eee, tabii bunlar belki en başlarda bazı yanlış anlaşılmalara, eee, sebep olabilirken, eee, bunu konuşarak, ııı, aşmanız açıkçası kolay olmuştur. Bir de arkadaşını zaten en azından, eee, bir taraftan da Türk kültürüne aşina olması belki bu farklılıkları, emm, gözlemlemek ve dile getirmek açısından biraz da kolaylaştırmıştır bu işi. Eee, şeyi merak ediyorum, eee, bu arkadaşlıkların belki devamında daha faz s daha farklı insanlarla da bir araya gelmişsindir. Seni en çok hangi konuda mesela değiştirdi? Eee, bu işte belki, eee, günlük alışkanlıkların olabilir, dünya görüşün olabilir. Eee, biraz bu konuda da bilgi verebilir misin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Eee Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Dünya görüşüm değişti açıkçası. Çünkü, eee, önceden bana göre hep, yani kendi kültürümüzden gördüğümüz şeyler doğru gelirdi veya, eee, aslında şeyi öğrendim. Tek bir doğrunun veya tek bir yanlışın olmadığını. Eee, yani farklı kültürleri de görerek, eee, bazı kültürlerde bizim algıladığımız şey yanlış olabilir. Eee, diğer kültürlerde de bizim çok yanlış gördüğümüz şey doğru olabilir. Tabii bu durumda, eee, kendi kültürümüzü veya başka bir kültürü empoze etmemek, eee, içe içselleştirmemek çok önemli. Benim hiç öyle bir amacım olmadı hiçbir zaman. Eee, empoze etmeye çalışmadım kendi kültürümü. Akışına bırakıp, saygı duyarak, eee, öğrenerek, sorarak, eee, genellikle gelişti diyebilirim.
Hı hı. Iıı, ne kadar güzel. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Çok güzel. Eminim ki bu, eee, çok kültürlü arkadaşlıkların sayesinde senin de dediğin gibi farklı kültürlere o olan, eee, hem önyargıların azalması noktasında hem de, eee, aslında konuşmanın başında da değindiğimiz bu tolerans geliştirmek, farklı kültürlerin olabileceğini kabul etme noktasında, eee, büyük adımlar atılmış. Eee, gerçekten, eee, bunlar, eee, senin de dediğin gibi dünya görüşüne çok fazla etki eden şeyler. Özellikle 1 tane doğrunun olmamasıyla alakalı, eee, söylediğin şey gerçekten çok anlamlı. Emm, bir de şeyi sormak istiyorum o zaman. Çünkü hep böyle, biraz daha böyle olumlu bir yerden baktık. Eee, senin özellikle böyle zorlandığın, gerildiğin veya belki hata yaptığın bir an oldu mu mesela bu ilişkinde, bu arkadaşlık diyaloğunda? Eee, bunu ba paylaşabilir misin öyle bir şey varsa?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Ha ha. Eee, tabii. Hatasız hiçbir zaman kul olmaz, eee, ama, ııı, yakın arkadaşlıklarım özellikle, eee, şu anda yaşadığım ülkeden dolayı Çünkü ülke de değiştirdim ben bu arada. Eee, daha böyle direkt, eee, net insanların olduğu bir ülkede yaşıyorum. Eee, ben önceden bir şeyi anlatırken, işte, böyle dolaylı yoldan, işte tam olarak ifade edemezken, eee, ilk zamanlarda zorlandığım, ııı, zamanlar oluyordu dediğin gibi. İşte, belki olumsuz gibi görünüyor farklı bir kültürde ama, eee, açık ve net ör olmayı öğrendim, eee, onlar sayesinde. Bu da bende aslında olumsuz gibi görünen ilk başta, eee, işte dolaylı yoldan söylemek. Şu anda onların etkisiyle, eee, bir şekilde daha açık ve net olmaya çalışıyorum diyebilirim.
<chuckles> Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı, anladım. Eee, belli ki bu özellikle ilk adaptasyon zamanlarında kendini ifade ederken, eee, tam olarak nasıl daha doğru şekilde anlatacağın noktasında bir kafanda soru işaretleri varmış ama bu açık olmak ve, eee, direkt bir şekilde bu diyaloğu kurabilmek, eee, açıkçası senin için de galiba birazcık cesaretlendirici de olmuş. Eee, sevindim bununla alakalı, eee, açıkçası i ilerleme katettiğinize. Peki, mesela karşı tarafta, böyle, eee, sınırları nasıl belirlediniz? Özellikle bu kültürel farl farklılıklara saygı ve mesafe korumak hakkında. Çünkü mesela bazı şeyler birazcık, eee, ikilem bırakabiliyor. Farklı kültürler farklı şekilde yorumlayabiliyor. Aklına gelen böyle bir örnek var mı mesela? Bir de bunlarla alakalı, ııı, neler söylemek istersin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ha ha. Evet. Hı hı. Ha ha. Ya, tabii bilmiyorsan, ııı, veya bilmiyorsak sormak bu konuda çok önemli. İşte, böyle yapmak doğru mu veya uygun mu? Çünkü, eee, mesela yaşadığım ülkede, eee, benim için en mesela ilk zamanlarda şaşırtıcı noktalardan birisi, işte, özellikle toplu taşımada sesin olmaması veya sessiz kalınılması. Çünkü, işte, Türkiye'de telefonu açan veya, işte, ne bileyim, eee, toplu taşımalarda, metroda, otobüste telefonla konuşan çok kişi var ama yaşadığım ülkede bu saygısızca. Onun için biraz da göre göre, deneyimleye deneyimleye, eee, bilmiyos bilmiyorsak da sora sora "Böyle yapmak bu kültürde doğru mu?" diye. Tabii, yargılamadan, eee, her kültür beraberinde özel. Hata yaparsak da hızlı bir şekilde, ııı, görerek, eee, ona göre, eee, adımlar atarak öğr ııı, eee, öğrenmeyi çalıştım diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Anladım. Aslında verdiğin detay da bence, eee, güzeldi. Eee, dediğin gibi farklı toplumlarda, eee, toplum içerisinde özellikle, eee, birtakım beklentiler, birtakım, eee, farklı yaklaşımlar, eee, uygulanabiliyor. Eee, senin de en azından belli ki, eee, yüksek seviyede bir farkındalığın var ki bu etrafını gözlemleyip, eee, senin kültüründe var olmayan şeylerin açıkçası, emm, günlük hayata yansıdığı noktalarda, eee, çok fazla belli ki, eee, problem yaşamamışsın. Eee, ve bunların için özellikle, eee, açık bir şekilde diyalog kurarak, sorarak, eee, bu farklılıkların nereden kaynaklandığını öğrenerek, eee, aslında çok daha, eee, olası problemlerin kendi başına önüne geçebilmişsin. Bu güzel bir şey. Eee, ama şeyi merak ediyorum mesela, birazcık da, böyle, hikâyeyi, böyle, tersten bakmak istediği i i istediğim bir, eee, alana çekeceğim aslında, eee, kısa bir süreliğine. Eee, diyelim ki senin kültüründe var olan ve normalde, eee, doğrusu bu ya da, aya yapılmaması gereken bir şey de olabilir. Bunu gittiğin toplumda yapıldığını gördüğünde sen nasıl tepki verdin? Ya da böyle bir şey yaşadın mı mesela, hani, "Ha, bizde bunu yapmak çok ayıptır. Eee, işte, eee, b bunu yapmamalısın ya da eee, bu a" bilmem anlatabildim mi ne demek istediğimi? Eee, sen birazcık daha, eee, yargılayıcı pozisyonda olmana rağmen bu süreçle nasıl aslında baş ettin? Biraz onu merak ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Çok doğru. Tabii. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Açıkçası kültürel farklılıklara saygı duymak gerekiyor. Özellikle, eee, yine bir örnek vereceğim. Eee, yaşadığım ülkede ilk olarak mesela, eee, işte, iii, burnu temizlemek ama, hani, aşırı bir sesle, hani, eee, mendille temizlemek bizim toplumumuzda, eee, açıkçası saygısız gibi görülen, eee, bir, eee, davranış. İşte, sümkürmek diyeyim, hız yani, hızlı bir şekilde mendile sümkürmek. Eee, ama bizim toplumumuzda çok saygıyla karşılanan bir durum değil. Eee, ben arkadaşıma sordum, hani, dedim ki "Bak, bizim toplumumuzda böyle böyle." diye. Hani, o dedi ki, yok dedi, hani, burada, eee, işte, doğal bir şey, hani, eee, eee, gayet s kim, eee, kimse, eee, karışmaz, eee kimse farklı gözle bakmaz. eee, dediği için, eee, açıkçası ona sorarak, eee, böyle, bir, eee, durumu, eee, öğrendim ve, eee, d ona göre de, eee, davranmaya başladım diyebilirim. Hı hı.
Tabii. I hı. Hı hı. Haklısın. I hı. I hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Peki o zaman, eee, sana şunu sorayım. Sen de hâlâ, eee, yurt dışında o yaşadığın yerde gönül rahatlığıyla herhangi bir şekilde bir mahcubiyet ya da geçmişten kazanılan bir, işte, eee, utanma duygusu hissetmeden rahatlıkla burnunu sümkürebiliyor musun? Mesela bu öğreti, bu bilgi, eee, senin, eee, DNA'na işlemiş olandan farklı olarak günlük yaşantımına, eee, uyumlandırabildin mi?
Tabii. Hı hı. Evet, eee, ben de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla eee, sümkürmeye başladım diyebilirim toplum içinde, yaşadığım ülkede. Ama hatta bazen Türkiye'ye gittiğimde de, hani, yaptığımda, eee, bakan oluyor, böyle, etrafımda, hani, "Ne yapıyorsun?" falan. T o bir kültürel adaptasyon sonucu bir belki biraz, eee, empoze edilmiş olabilirim veya, eee, asimile edilmiş olabilirim bu konuda.
Anladım çok güzel. Vit Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Çok haklısın. Aslında ben de evet, bu adaptasyonu merak ediyordum. Eee, gayet güzel bir şekilde, eee, açıkladın. Eee, çünkü gerçekten merak ediyordum, eee, öğrenilmiş o kodların, eee, sonradan öğrenilen bilgilerle aslında nasıl bir, eee, ikilemde bıraktığını seni ama gayet güzel bir şekilde öğrettin. Peki, hâlâ mesela gittiğin toplumda, böyle, kabullenemediğin "Ya, bu neden böyle yapılıyor acaba?" dediğin, eee, bir durum geliyor mu aklına?
Hı hı. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Kesinlikle. Eee, açıkçası öyle bir durum yok bende. Eee, yani aslında kültür paylaşılınca çoğalan bir şey. Eee, kültürel farklılıklara da ben saygı duyuyorum, hani, mesafe kurmak yerine. Eee, ama, eee, maalesef hani böyle bir şey, durumla karşılaşmadım. Tamamen saygı duyuyorum. Hani çok farklı, eee, benim değerlerime ters gelen bir şey olsa bile, eee, bu konuda saygı duymayı tercih ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mesela orada, eee, söylediğin bir şey, çok fazla benim değerlerime ters gelse bile saygı duymaya, eee, çalışıyorum dedin. Saygı duymanla alakalı tabii ki hiçbir, eee, şey yok. Eee, belli ki bu na iç senin için gerçekten önemli ama merak ediyorum mesela o, sana çok fazla ters gelen, eee, şey ne var mesela? Hani bu, eee, her ne kadar, eee, farklı da olsa senin, eee, sahip olduğun şeyden ve şu an hâlâ saygıyla karşılayabilsen de, eee, gözlemlediğinde böyle garipsediğin hiç bir şey var mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, gözlemlediğimde garipsediğim, eee, açıkçası bazı şeylerin d eee, toplum içerisinde yapılması veya yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Iıı, ama tabii, ııı, saygı duymak gerekiyor. Iıı, o yüzden, eee, yani, eee, her kültür dediğim gibi, eee, beraberinde özel. Eee, bu tip durumlarda sadece saygı duymak gerekiyor diyebilirim açıkçası. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı, muhakkak. Anladım. Eee, bir de şunu sorayım, sen yeterince, emm, saygı görüldüğüne inanıyor musun? E, tamam, sen belki bir göçmensin, gittiğin yerde, eee, özellikle uyum sağlaman bekleniyor ama bazı noktalarda, eee, "Ya bu konuda bana yeterince anlayış gösterilmiyor." dediğin bir, iii, an oldu mu?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, açıkçası oldu. İlk zamanlarda kendimi sorguladığım zamanlar oldu ama bu tamamen kendi zihnimde oluşturduğum, eee, bir yargı olduğu için, eee, profesyonel destek de aldığım zaman oldu. Iıı, yani, değer vermek ve değer görmek aslında tamamen karşılıklı. Her şeyin, eee, karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Eee, bu konuda kimsenin kimseden bir beklentim yok. Ben kendimle var oluyorum. Eee, dünya vatandaşıyım. O yüzden, eee, açıkçası karşı tarafla saygı olması gerekiyor bu durumda da.
Hı hı. Hıı, anladım. Hı hı. Evet. Çok haklısın, çok haklısın. Emm, son olarak, bir de şeyi sorayım. Eee, özellikle, mesela, eee, bu çok kültürlü arkadaşlıklarda, eee, kurmak ve sürdürmek isteyen, mesela, çevrende illaki senin bu durumuna özenen, belki merak eden arkadaşların oluyordur. Eee, bunlara, mesela, neleri tavsiye edersin? Nelerden başlamaları, ııı, sence, eee, birtakım hataları ya da yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, tabii. Öncelikle, saygı diyebilirim çünkü saygı her kapıyı açar. Eee, onun dışında, eee, bilmiyorsak sormak, işte, böyle yapmak doğru mu, gibi. Bir de, eee, birlikte bir aktivite yapmak. Mesela, birlikte yemek pişirmek, bence en güzel ve en iyi kültür alışverişi. Bir de hata yapmadan korkmak, eee, hata yapmadan korkmamak, çok pardon. Eee, çünkü hatasız kul olmaz. Eee, ya deneye yanıla, eee, öğrenebiliyoruz çoğu şeyi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Çok haklısın. Aslında, evet, konuşmamız boyunca, eee, genel olarak saygıdan ve, işte, eee, uyum sağlayabilmekten ve açık iletişimden bahsettin. Bunlar gerçekten de, eee, çok, ııı, kıymetli şeyler. Eee, teşekkür ediyorum. Eee, çok güzel bir sohbetti. Eee, ben çok keyif aldım.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde. Ben de çok keyif aldım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kal.